مش من وأنا عندي 12 سَنة بالضبط، بس أنا باقول لك يعني أمّا ابدأ من 12 سَنة علي ما أوصل مثلًا 18، 20 سَنة، فأنت أكيد، أكيد قابلت ناس ومعارف على النت، وقابلت ناس صحابك في المجال، فأنت كُلّ الكلام ده هيفيدك، هيفيدك طبعًا، وهتبقى بقى، بقى عندك كميّة معلومات لا حَصر لها في ال في المجال يعني، فلقيتها وبتفتح لك بقى آآ، فرصة إن أنت تسافر ودي طبعًا كانت م أمنية بالنسبة لي، آه.
آه. أكيد طبعًا. يبقى كده يبقى الgym والبرمجيات والسفر، الgym والبرمجيات والسفر، إيه تاني لمّا كنت ترجع 10 سنين لورا تعمله؟
إمم. هاقول لك مثلًا، الواحد طبعًا بقى بالنسبة له عايز يتجوّز في سِن صغيّر.
12 س <laughs>
لأ مش 12 سَنة يعني بس <laughs> يعني ما أنا هاقول لك أهو، لمّا أنت تبقى معاك وظيفة وظيفة مثلًا أو حاجات من دي ومعاك عِلم، وزي ما بنقول مثلًا دماغك سابقة سِنك، فأنت هتتجوّز عند 18 سَنة مثلًا، عند 20 سَنة يا سيدي، بدل ما أنا الوقتي مثلًا 20 22 سَنة ولسه مش عارف اتجوّز.
إمم. يعني آآ ه يعني هو 12 إن يبقى عندك 12 سَنة تتعلم ت تلعب gym وتعمل تكنولوجيا وتسافر وتكوّن نَفسك آآ، على 10 سنين آآ كمان وتروح جاي متجوّز وأنت عندك 20 سَنة، جميل آآ، خطة ممتازة، كويس جدًا، طيب أ طيب آآ، ترتيبك إيه في الأولويات بقى؟ إيه أولويات في الترتيب؟ افرض ي يعني ما فيش الإمكانية لكُلّ الحاجات دي كلّها، رقم 1 تبقى إيه بالنسبة لك؟
آه، آه طبعًا، آه. آه طبعًا. بُصّ هاقول لك، ممكن مثلًا نحط حوار الرياضة بدل ما نخلّيه 3 أيام في الأسبوع مثلًا، ممكن نيجي عليه شوية في مقابل العِلم. عشان تسافر، عشان تتجوّز، أنت عايز حاجة واحدة؟
لأ، ما هو لأ ما هو ال المفروض يعني الأولويات، يعني يبقى أنت بادئ بالرياضة في أول كلامك، هل ممكن تستغنى عن الرياضة خالص وتخلّي التكنولوجيا؟ هل مثلًا ممكن تستغنى عن التكنولوجيا وتخلّي السفر؟ يعني فاهمني؟ يعني إيه ت إيه الأولويات بتاعتك؟
ماشي، ماشي، أنا ممكن اشيل حوار السفر ده خالص من من أولوياتي، بس بالنسبة الرياضة والتكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية، بالنسبة لي دوُل ما اقدرش استغنى عنهم، لإن أنا أصلًا بقى لي فترة كبيرة مع التكنولوجيا أنا بس مش من سِن 10 سنين مثلًا أو ام يعني من فترة 10 سنين مثلًا أو 12 سَنة، لأ، لسه بادئ قريّب، اللي هو مثلًا من 3 4 سنين كده ف يعني شوف
يعني من من 18 سَنة مثلًا بدأت تشتغل على نَفسك في التكنولوجيا.

ماشي هاقول لك أنا على حاجة، حوار البرمجة زي ما أنت قُلت في الأول آآ ده حوار كويس جدًا يعني خصوصًا إن أنت
أيوه تبرمج إيه ت تبرمج إيه يعني تطلع مبرمج لعب أطفال، تطلع مبرمج creator في في في أبليكيشنات أو أو إبداعات معيّنة بتصمم لوحات، وتصمم يعني أ أ برمجة إيه؟ إيه تخصص البرمجة؟
هاقول لك، هاقول لك. بُص هو أنا باتعلم برمجة أصلًا في الأساس مش عشان إن أنا أبني application أو إن أنا أبني website مثلًا أو كل الكلام ده لأ، اتعلم برمجة عشان أنت هتدرس معاها cyber security وهتدرس شبكات، فأنت يعني آه آه يعني ال الcyber security مش معتمد بس على تخش تخترق مش عارف إيه، وتخش تعمل إيه ما أنت أنت هتتعامل أصلًا مع أكواد.
آآ يعني الأمن السيبراني. إمم. إمم.
يعني زي ما بنقول مثلًا هت لو أنت مثلًا حرامي مش المفروض بتدرس الحتة اللي أنت رايح هتسرقها؟ أيوه المفروض إن أنت بتدرس الحتة اللي أنت رايح تسرقها، ولو أنت بقى مثلًا هتدافع.
يعني الحرامي بيدرس الحتة اللي رايح يسرقها طب أنت أنت ما ما لكش علاقة بالحرامي، أنت أنت أنت راجل بتأمن.
ب عارف المداخل، ت أنا هاقول لك. ماشي ما أنا هاقول لك، أنت تبقى عارف المداخل والمخارج إيه، لأن أنت المجال ده فيه فكرة الoffensive والdefensive اللي هو الهجوم والدفاع.
يعني قصد قصدك إن أنت تعرف إزاي الاختراق بيحصل في ال في ال في البرامج دي فأنت بتخش تعمل لها defense أو بتعمل لها حماية قبل ما ت قبل ما حد يخترقها.
أيوه أيوه. أيوه بُص هو المجال فيه offensive وdefensive اللي هو مثلًا هجوم وفيه دفاع، فطبعًا المهاجم، المهاجم لازمًا يبقى عارف هو داخل يخترق إيه عشان تبقى فاهم أنت رايح فين وجاي منين واللي برضه في نفس ال الفكرة برضه اللي هو اللي بيدافع لازمًا يبقى عارف آه لازمًا يبقى عارف هو هيدافع عن إيه والّا أنت هت هتقف كده وخلاص لازمًا تبقى دارس الكلام من ده، إحنا مش هنقول بتبقى دارسها بشكل متعمق أوي بس أنت بيبقى عندك فكرة.
إمم. تمام. مضبوط. المُدافع بقى؟ إمم.